Ну, я думаю, да, то что было бы странно. Но т просто есть такие люди, которые, наверно, уже просто устали мечтать. Знаете, есть такие люди, я уверен, то что старались мечтать, старались что-то делать, но из-за того, что повторялось, да, постоянно да, вот, э, повт повторялась постоянно вот это вот, скажем, тяжесть, тягота, вот это вот происхождение всего, что было, эй, уже уже никто ничего не хочет.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, это тяжело. М-да. Тяжело, конечно же, с этим бороться, да. То есть, э, знае вы растете, и мне кажется, знаете, вот как а, я считаю, что детство очень огромную роль здесь играет, да. То й как вас, ам, воспитали и как э, какую роль, а, в вашей жизни играли ваши, э, получается, вот эти стремления, да, и как их ваши родители вам прививали. Вот как вы считаете?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Это важно, это интересное, вопрос такой на самом деле, я щас прям тоже задумался.
Мгм. К примеру, о, э, ну, не знаю в вот ваши родители как-то па э х хвалили или п помогали, да, то есть поддерживали ваши какие-то стремления?
Ну, вроде бы, как бы, да.
Мгм.
Вроде бы, как бы, да. Я думаю, да, наверное. Я бы сказал бы, точно да.
М-да, э, это я вот к тому, что, вот, к примеру, ребенок такой: "Я хочу быть космонавтом". Да, то есть, э, ну, если родитель
Мгм, мгм. А родитель такой: "Ага, много чё захотел, да?" Типа такого?
Да, иди там, не знаю, домашку сделай, нь нечего. Да, то есть, э, конечно же, ребенок, а, демотивирует, да, то есть демотивируется, и, а, то есть вот эти границы, э, мечтаний у него сразу появляются, да. То есть я не могу мечтать до какой-то вот, э, степени, то есть, э, вот это для меня невозможно.
Мгм, мгм, мгм. Мгм. И я не могу мечтать до какой-то степени или мне вообще не разрешают мечтать, да, как говорится, потому что, ну, нельзя, то есть ты чё-то слишком много хочешь, да, получается такая картина.
Мгм. М-да, то есть. Мгм. Вот вот вот, как говорится. Поэтому родители, э, говорится, должны быть очень осторожны, да, с тем, как они, получается, ну, вообще, в принципе, с со многими со многими аспектами, <chuckles> особенно, а, когда это касается детей.
Мгм.

Перепрошел, да?
Тут, э, м, как говорится, да. Границу, э, своих возможностей, потому что, знаете, э, мечты мечтами, а реальность реальностью. Да, то есть, э, вот у меня, к примеру, может быть какая-то мечта, э, я могу к ней стремиться, да, но если я перехожу какие-то свои личностные границы, да, то есть понятно, что иногда надо, да, то есть выходить, нужно нужно уметь выходить из зоны комфорта и тому подобное. А, но, э, если это уже что-то нездоровое, м, м, тут надо задуматься, да, наверное.
Мгм мгм мгм. Мгм мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Конечно конечно конечно. Ну, это это, знаете, это, типа, <clears throat> сможешь ли ты ся поймать на этом или не сможешь вовремя?
Мгм. М-да, абсолютно.
Вот у меня такой вопрос. Потому что, частенько бывает то, что н нет, не можешь.
Ой, не говорите, не говорите, как гов э, потому что, э, легко это сказать, а вот когда уже такая мечта есть и ты к ней стремишься, ты пытаешься сделать что угодно, да, чтобы её добиться.
Мгм мгм. Вот именно вот именно. Я за абсолютно согласен с этим делом, да.
Э, ну вот, была ли у вас вот эта, какая-то мечта-то? Делитесь, э, к которой вы стремились, может, у вас не получилось, может, получилось. Мгм.
Ну, в последний раз я, вот, помню, у меня была такая мечта попутешествовать просто немножечко, но не попутешествовать как вот, э, не в плане, м, по полям, по г э, как говорится, по п всему миру, а вот именно как раз-таки просто попутешествовать по вблизи себя.
М-да. Мгм. Мгм.
То есть это покататься немножечко туда-сюда, посмотреть, что вокруг меня есть, выйти подышать, да. Почему мечта, потому что времени просто очень мало. Почти постоянно.
Выйти подышать, да. <chuckles> Понимаю. М, то есть всё-таки, э, мечта скорее, э, найти время, да, то есть, скажем так, в вот это.
Ну да. Можно и так сказать. Можно и так сказать.
Мгм.